Allora, guarda, io ho, mhmm, veramente un grandissimo problema, <smacks lips> ehm, per quanto riguarda l'uso, ehm, del cellulare. Ma in generale tutti i dispositivi elettronici, ehm, che ho a casa. Ehm, mi rendo conto che, uhm, ne faccio un uso spropositato, uhm, durante la giornata, ma soprattutto, uhm, prima di dormire. Uhm, sono consapevole del fatto che è un'abitudine veramente sbagliata, uhm, perché comunque va ad influenzare, volere o volare, la qualità del sonno, ehm, e soprattutto, uhm, n nonostante io mi renda conto che è un'abitudine veramente sbagliata, non riesco assolutamente a smettere. Cioè non ho una, ehm, routine, uhm, serale che mi permette, insomma, di sostituire l'uso del cellulare o della televisione o del computer e, uhm, quindi mi ritrovo veramente a volte ad essere sommersa e immersa, uhm, nell'uso di questi dispositivi e vorrei in qualche modo provare a ridurlo perché, mhmm, a parte che, come ti dicevo, influisce molto sulla qualità del sonno, ma poi, ehm, mi rendo proprio conto che è un'abitudine che non è assolutamente salutare sia per la mente sia per il corpo. Uhm, insomma, vorrei vorrei diminuire il più possibile questo questo problema. Sono aperta a qualsiasi consiglio, veramente, sono aperta a qualsiasi consiglio e a qualsiasi punto di vista che, insomma, mi possa essere utile.
Allora, sento dalla tua voce proprio la frustrazione che ti dà questa cosa, ed è anche molto comprensibile, quindi veramente tranquilla. Uhm, sono qui per per darti tutti i consigli che che sono in mio potere di di darti. Uhm, vorrei prima però farti qualche domanda perché voglio comunque adattare al tuo caso specifico qualunque cosa io possa dire. Uhm, descrivi un po' la tua routine del sonno, cioè che ora vai a dormire, a che ora ti svegli, uhm, se hai un sonno leggero, pensante, mhmm, se dormi da sola, che quindi questo può comunque influenzare la la qualità del sonno. Dimmi un po'.
Mh-mh. Certo. Mh. Allora. Uhm, io non ho un orario ben preciso, quindi già qui partiamo male perché, ehm, io, mhmm, diciamo che mi prefiggo sempre di andare a dormire per le 10 e mezza o comunque andare a letto per le 10 e mezza, massimo le 11. Ehm, il problema è che talvolta ci riesco, talvolta assolutamente no, perché, ehm, magari mi faccio prendere da ehm, da altre attività, che comunque riguardano sempre la televisione, il computer o il cellulare, addirittura a volte in combo. Ehm, quindi, mhmm, non ho un orario in cui vado a dormire, però io vorrei desidererei andare a letto entro le 11. Ehm, questo perché ho dei seri problemi ad addormentarmi, so mi conosco benissimo e so che ci metto comunque, ehm, un 3/4 d'ora per per addormentarmi, quindi facendomi i miei calcoli, uhm, se andassi a dormire verso le 22:30, massimo 23, riuscirei comunque ad addormentarmi entro mezzanotte, uhm, il che ovviamente non succede sempre. Mhmm, poi, ehm, per quanto riguarda invece la sv sì.
Eh, scusami se ti interrompo, però vorrei capire. Tu dici che ci metti tanto ad addormentarti, uhm, ci metti tanto, però ti addormenti, uhm, semplicemente tenendo gli occhi chiusi? Cioè, cosa fai se non usi lo schermo qu questo tempo, uhm
Mh-mh. Eh. Questo è il problema. Io mi <chuckles> mi addormento molte volte cioè il 90% delle volte io mi addormento con il cellulare che ancora v mhmm, va avanti. Quindi ad esempio: ho messo un video su YouTube, ehm, perché io credo che questa cosa mi faccia rilassare, in realtà no, perché, ehm, poi sono talmente Mh-mh. Sì, sì, mi dimmi.
Ah, quindi quindi tu uhm, scusami se se ti interrompo, però sto provando veramente a mettere insieme tutti i pezzi. Tu usi il telefono per addormentarti perché sai che altrimenti se chiudi solo gli occhi e conti le pecorelle non ce la fai. Io invece avevo capito che, uhm, è è un problema molto comune a altre persone, perciò avevo presupposto fosse anche il tuo, uhm, che invece magari la la capacità di addormentarsi c'è, però poi mettersi nel letto re ricevere tutti quegli stimoli non ti faccia addormentare. Io pensavo fosse questo il caso, invece tu lo usi il telefono come mezzo.
Sì credim Mh-mh. Esatto, e, ehm, è proprio questo il problema perché è un'abitudine veramente, uhm, scorretta e ti dirò una cosa che probabilmente adesso ti suonerà un po', uhm, strana, i non so se sono l'unica al mondo, eh, ma purtroppo è così, uhm, essendomi così tanto abituata a d'addormentarmi con il cellulare, quindi con guardando un video, guardando un documentario, qualsiasi cosa, se io dovessi spegnere il cellulare e quindi provare ad addormentarmi, come dici tu, con gli occhi chiusi, contando le pecorelle, io non so più come farlo, cioè credimi sono sono sincera al 100%, non so più, uhm, come ci si addormenta in maniera naturale. Cioè è diventata talmente un'abitudine tossica per me, ehm, che mi addormento solo ed esclusivamente con questo suono di sottofondo, uhm, che proviene dal telefono, ehm, e quindi ovviamente poi mi mi sveglio durante la notte perché magari mi rendo conto che il cellulare è ancora acceso, oppure addirittura mi è capitato a volte che la sveglia non suonasse la mattina, uhm, perché il cellulare nel frattempo si era, uhm, scaricato durante la notte. Ehm, insomma una mhmm, una serie di problemi che che comunque non dovrebbero assolutamente esistere. Quindi vorrei proprio ridurre questo uso del cellulare che è diventato ormai tossico per me.
Okay, ho capito. Allora, è un problema complesso, quindi capisco perché ti stia così tanto a cuore, e soprattutto è ancora più complesso perché, uhm, come dicevamo prima, uhm, tu usi il telefono come mezzo e non è s solo una distrazione. Quindi, è è più sarebbe stato più facile, uhm, eliminare, uhm, quella distrazione in qualche modo. E invece, a qui dobbiamo agire da da un altro punto di vista, diciamo, da un altro lato.
Esatto. Mh-mh.
Quindi, la prima cosa che mi sento di consigliarti, uhm, visto che non possiamo cambiare dal dalla notte al giorno il modo in cui, uhm, ti addormenti, il tempo che ci impieghi, e soprattutto, appunto, come, quindi, come dicevo prima, il modo, uhm, il fatto che hai bisogno, comunque, del conforto di un di un rumore, di un suono, di una voce. Uhm, deve essere una cosa un pochino, uhm, graduale e non penso che nell'immediato possiamo pensare di eliminare, uhm, i dispositivi elettronici. Però, possiamo cambiare i dispositivi elettronici che utilizziamo. Nel senso
Mh-mh. Esattament Mh. Okay.
il telefono, uhm, ti consiglio di me metterlo a caricare non vicino al letto, quindi da un'altra parte della stanza. Quindi, tu lo metti a caricare prima di e di di metterti nel letto, e di sicuro, quando stai sotto le coperte, non ti rialzi per andarlo a prendere
Mh. Certo.
uhm, ci metti la sveglia, lo metti lontano, eccetera, e lo metti a caricare, mi raccomando. Uhm puoi comprare, uhm, o magari, farti regalare, visto che adesso è anche periodo di feste, uhm, altri tipi di dispositivo, e ti faccio un breve elenco. Uhm, ci sono dei mhmm, <clicks tongue> dei non so come come definirli, uhm, dei specie di altoparlanti che assomigliano un po', sai, a-mhmm, Amazon Echo, queste cose qua, però, sono fatti apposta per il sonno, me quindi riproducono solo suoni, uhm, bianchi, suoni marroni, dipende da quello che ti piace, il rumore delle onde, rumore tropicale, queste cose qua. Ehm, e molto spesso, se poi una cosa troppo naturalistica, troppo zen, non ti piace, uhm, molto spesso questi poi, mhmm, puoi anche accedere direttamente da questi altoparlanti, proprio come fa Amazon Echo o Alexa, uhm, all'internet e metterti magari un podcast, un libro di sottofondo, qualcosa che che parli. Però, ecco, non hai il telefono in mano, uhm, e incominci un pochino a distaccarti, cioè, a vederlo come una cosa esterna da te, non vicina, uhm, e sicuramente poi non incorri nel problema di andare al lavoro col telefono scarico.
Sì. Mh-mh. Vabbè. Bellissimo. Mh-mh. Bello. Certo. Mh-mh. Esatto. Esatto. Ma, guarda che, uhm, già questo consiglio credo che sia la svolta perché, in realtà, non è tanto la dipendenza, uhm, dal cellulare in sé, come dispositivo. Uhm, è proprio, hai detto bene, uhm, l'abitudine ad avere un suono di sottofondo, una voce, un qualsiasi tipo di di suono. Quindi, se mi dici che esistono dei dispositivi apposta per questo, ehm, per me è davvero la svolta questa, cioè, veramente mi hai svoltato la la serata, uhm, perché veramente sì.
Sì, sì. E, poi No, f ti volevo, mhmm, dire come ultima cosa, visto che che ti piace questo consiglio, che poi c'è anche una, mhmm, margine di di miglioramento, uhm, fino, magari, poi a arrivare che non ti servirà niente, uhm, ma che poi sarà una a tua discrezione se usarlo o no. Uhm, potresti passare prima da una cosa del genere e sentirti un podcast, o un libro, o un qualcosa, tanto deve essere solo una voce, uhm, poi, magari piano, piano, passi ai suoni un pochino più naturali e ambientali. Uhm, poi, esistono anche, uhm, proprio delle mascherine per gli occhi che, però, hanno, uhm, incorporate anche, uhm, le cuffie per le orecchie, e quindi e, quelle per esempio riproducono solo questi questi suoni, o della musica, eccetera. Quindi, potresti piano, piano fare una transizione, fino a metterti cose, quindi, suoni natura, poi rumore bianco, rumore marrone, onde alfa, tutte queste cose qua, che che sembrano sempre più simili al silenzio, diciamo, ehm
Eh, cer Mh. Certo, sì. No. Bellissimo. Mh. Sì, sempre più blande. Mh-mh.
<smacks lips> quindi questo, secondo me, dovresti fare così.
Bellissimo. Guarda, veramente mi hai cioè, mhmm, non non sapevo dell'esistenza di questi uhm, di questi strumenti, e soprattutto, uhm, mi sento meno sola perché penso, uhm, se li hanno creati è perché effettivamente, c'è altra gente che ha il mio stesso problema, no, o comunque la mia stessa tendenza, uhm, <clicks tongue> a non riuscire ad addormentarsi senza avere un suono di sottofondo. Quindi, già questo mi mi fa sentire s ancora molto, molto meglio. Ehm, e in più mi hai svoltato veramente la serata, perché non non sapevo di di tutti questi, uhm, apparecchi, insomm di t di tutti questi strumenti, uhm, che sicuramente acquisterò. Quindi, uhm, sarà una transizione lenta, ma sicuramente piacevole, almeno per come la vedo io. Quindi, niente, non mi resta altro che ringraziarti, sei stata veramente fantastica e preziosa con i tuoi consigli. Poi, ovviamente ti aggiornerò su sull'andamento. Grazie mille.
Sono stata veramente molto felice di di aiutarti, vedendo anche, uhm, il tono con cui avevi partito, uhm, la conversazione, con cui era partita la conversazione, scusami, uhm, e quello con cui l'hai finita. Quindi questo questo basta a rendermi contenta, e se hai bisogno di altro, di idee su dove acquistarli, eccetera, io sono sempre qui.
Grazie.